Да-да-да, как обычно.
Вот, интерес да. Но суть в том, что мы про это как-то благополучно забыли. Мы на эмоциях, классно, Италия, э, там с друзьями встретились, пообщались и вот пошли.
Мгм. Мгм.
Подходим, и друзья наши тоже забыли. Они там живут, у них там, естественно, гражданство, э, работа, все дела. Там, некоторые прям работают в старом городе, поэтому они такие типа— они, в принципе, забыли про то, что там вход платный. Мы подходим, смотрим: охрана. И они такие: <inhales> "Ой, мы забыли вам сказать, надо было купить пропуск". Мы такие, и мы тоже сначала не вспомнилось ничего такого: а, жаль, ну ладно, купим сейчас, где тут покупать? А потом такой: "Подождите. А все показывают QR-коды".
<inhales> Мгм. Нужно. Где билеты, да. Вы купили. Мгм.
Так, а, подождите, у нас какие-то QR-коды были. И тут меня осеняет, что мы купили этот пропуск. Я такой: "Ага". И подхожу тоже к охраннику. Да, подхожу к ох к охраннику и показываю ему этот QR-код. Интересно, что по факту он его отсканировал, естественно, тоже телефоном. Ну, всё как в развитом цивилизованном мире, но, э, там кажд там проход на 1 человека, и интересно то, что, опять-таки, как к чему привыкли. То есть если в Италии привыкли, например, да, к тому, что там туристы, особенно, ну, в северной там, в Венеции, что они не будут да, что они не будут пытаться сэкономить там какую-то копейку, чтобы зайцем проскочить.
М-да. Ага, мы к подготовились. <chuckles> Мгм. Мгм. Современная, да, целесообра Мгм.
И он даже не стал у меня проверять, то есть у меня в телефоне было 2: для меня и для жены. Он дл он для жены даже не стал проверять. Он говорит типа: "Ну, он у тебя есть- проходи."
Мгм.